あのですね、過去に、うーん、ちょっと私、ちょっと過去にすごい傷ついたことがあって、あの、ちょっと今もいろいろな決断とか、何か行動を起こしたりする時に、またそういうことが繰り返されるんじゃないかなっていう心配が毎回、毎回付きまとってしまうんですけど、ちょっとその気持ちについてお話さして頂い、きこう聞いて頂きたいんですけど、ま、何かあのそれについてアドバイスがあればちょっと頂ければなと思うんですけど、いいですか？
はい。 うんうん。 ああ。 なるほど。 はい。 うんうん。 あ、分かりました。ぜひ、お話お願いします。
はい。 はい、あの、ちょっと、ま、今からそうですね、もう10年、20年経つのかな。15年から20年ぐらい前なんですけど、あの、あるちょっと女性から、あの、も、職場で、私パワハラに合ったことがあるんですよ。
はい。 うんうん。 ああ、なるほど。いや、それは大変ですね。うん。
はい。で、あの、そのあ、はい。そうなんです。で、その方がちょうど私その時に、海外事業部っていうところにいて、まあ、あの海外事業部なので、ミーティングの相手とかが全部海外の方だったんですけど、あの、え、あの基本、まあフロア全員英語喋れる。まあ、うん、ですよね、みたいな、海外事業部なのでみたいな感じだったんですけど。
はい。 うんうん。 ああ、はい。 うん。 はい。
あの、新しく入ってきた女性の部長さんが
うんうん。
も、見事に英語が喋れない方が入ってきちゃったんですよ。
なるほど。
はい。で、あの、ちょうどミミーティングっていうか、あの、なんかトラブルが起きた時に、私ちょうど残業をしてたんですけど、その残業をしてる時に、その、彼女がいきなり走ってきて、ちょっと今ミーティングやってるから出てみたいな、通訳してみたいなこと言われて、そのミーティングに引っ張って行かれて、全然関係ないのに入ったんですけど、たら、相手の方もぶすごい怒っていらっしゃって。で、なんか、私が話し始めたら、お前は誰だ？みたいな感じで言われてしまって、で、あの、私は部下で今通訳しに来たんだけど、どういうことどういう何を、いあの、伝えればいいですか？みたいなことを言ったら、なんか、そんな通訳なんて通さなくていいみたいな、自身の言葉で喋って欲しいみたいな感じで
はい。 うん。 はい。 ああ。 うんうん。 なるほど。 はい。 うんうん。 ああ。
拒否したんですね、相手の方が。
そうなんですね。
はい。で、あの、結局、あの、ま、拒否されているので、私の方で通訳すると、相手の方もっと怒ってしまうので、あの、部長ご自身で話された方がいいと思いますよ、みたいなことを話したら、あの、まあ、それたどたどしい英語でも彼女のは、なんかそれなりに終わって、結局彼女のさらに上司を明日連れて来いみたいな感じで終わったんですけど、なんか終わった後に、なんかその、その上司に、あの、あなたは私に恥をかかせたわね、みたいな感じで
うん。 はい。 うんうん。 ああ。 なるほど。
なんか、うん。すごいキレられてしまって。
はい。
で、なんか、うん、そういうつもりじゃなかったし、でもどうしていいか分からなくはい、でも、どうにもこうにも彼女の怒りが収まらなくって、結局私あの、そこにいられなくなってしまったんですよ、最終的に。
うんうん。 そうですね。 はい。 ああ。いや、それはほんとにこう、特に板挟み状態に、まあ、急に置かれて、なんかその後も、しかも、その上司の、まあ、非っていうものを、なんかこう、なすりつけられるような形でほんとにこう、大変ですね。
はい。 はい。 はい。 うん。 そうなんなんすよ。で、結局なんかそれが少し長引いて、あの、ん、もう、辞める辞めないぐらいまでいって、結局辞めたんですけど、あの、そこの段階辞める段階で PTSD みたいになってしまって。
うん。 はい。 うんうん。 ああ。
はい、で、それ以来、あの、人となんか上手く、特に会社の人、仕事先の人と上手く接することができないっていうか、踏み込んで、何か話すことができなくなってしまって。
はい。 うんうん。 ああ。そうなんですね。
で、なんかそれは、今もずっと続いてしまっていて。
うん。
なんかこう、うーん、自分としては、それをもう払拭して、次を、うん、もうほんと、昔、すごい昔の話なんで、払拭しようとしてるんですけど、なんかどうしても、あれがふっとなんか、なん何て言うの、フラッシュバックみたいに戻ってくる時があって。なんか、うーん、そうですね。人と会話というか、もう自分、仕事場では自分自身が出せないというか。
はい。 うんうん。 はい。 うんうん。 ああ。 はい。
そうなんですよね、だからどこに行っても結局そこから先は、どの職場に行っても、どういう方と仕事しても、なんか、辛いっていうか。
うんうん。 なるほど。
うん、そうなの。で、結局その後も転職を繰り返している状況んなってしまって、今に至るっていう感じなんですよ。
はい。うん。う。なんかこう、特にどういったシチュエーションとかで、その、なんか昔のフラッシュバックとかが出てくるケースが多いんですか？
はい。 あ、特に何か女性が、あの、ガーってなんか感情的に
うんうん。 ああ。
な、わっていう、「あなた」みたいな感じに、あの言われる時、何かあるじなんこの女性って何となく抑えられない感情をちょっと相手にぶつける時とかあるじゃないですか。そういう時に、なんか、え、私悪くないんだけどなって思っても、なんかすいませんみたいな感じで、なんかもうその後、なも、ちょ、誰とも話したくないというか、なんか、あの、またあれが起きるの、またこう、こ、首になんのかなとか、また PTSD 来るのかなとか、そういうなんか恐怖心というか
はい。 うんうん。 ありますね。 うーん。 ああ。 はい。 うんうん。 ああ、そうなんですね。なんかこう、そういった中でも、まあ、例えば、あの、職場以外の人とかで、なんかこう安全に話せるような相手とかっていますか？
が戻ってくるんですよ。 うーん。 はい。 そうですね、あの、家族が、あの、今姉と住んでいるんですけれども、あん、姉はにはもうぜ100%いうか、もう200%くらい信頼を置いて、何でも話せて、あの、そうですね、私の支えにはなってくれてる。
うん。 はい。 ああ。 うんうん。 なるほど。
ひあの、うん、人物の1人。あとは友達、あの全然会社と関係ない友達は、あの、全部状況は知っているんですけど、なんか、何話しても受け止めてくれるっていうか、そうですね、心の支えにはなってますね。
はい。 うん。 ああ。 そうなんですね。でもなんかこう、まあ、多くの人がそういった形で、まあ、悩まれた時に、なかなか誰にも話せないっていうのが、こう、一番辛い状況ではあると思うんですけど、なんかこう、そういった中でも、なんかこう、ご自身のお姉さんとか、そのお友達に話せるっていうのは、すごいこう、まあ、救いじゃないですけど、なんか、すごく大切なことですよね。
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 そうですね、確かに。私結構、あのあの、結構そうやって PTSD になった割には、辛いことってすぐ喋っちゃうんですよ、自分の信頼を置ける人には。なので、何かみんな、ああ、何か「はいはい」みたいな感じで聞いてくれたり「こうしたら？」みたいなアドバイスくれたりとかもするんで、何かそこら辺は、確かに仰って頂いているように恵まれてる。まあ、誰にもね、言えない、あの、人も多い中で、私、結構言われてみると恵まれてるなってちょっと思いました。<chuckles>
う、うん。 はい。 うんうん。 はい。 うん。 は。 そうですね。 はい。なんかこう、今までに、その、なんか、まあ、恐怖心とか、パターンとかっていうのを変えてみたいなっていう風に思って、何か試されたこととかってありますか？
はい。 そうですね。ちょっと、あの、積極的に話し、ちかけてみようとか、なんか気持ちを、あの、切り替えて、別に、あの、職場で自分を出しても大丈夫だよねっていう風に、トライは、してみたことは結構何度もあるんですけど。やっぱりちょっと上手くいかないっていうか、なんかこう、うーん、しばらくはいいんですけど、なんか途中で心が疲れちゃって、続かないんですよね。
うん。 ああ。あ。 はい。 うんうん。 なるほど。 うん。 そうなんですね。なんか、こう、今まで、その、ご自身の、まあ、例えば、あの、気持ちとか、感情とか、なんか、こう、起こったこととかを、なんか、紙に、あの、アウトプットされたこととかってありますか？
うーん。うん。 はい。はい。 あ、ないです。
あ、そうなんですね。何か、もしかすると、まあ、あの、そういった形で、何か、こう、事実として、どういった事が起きたのかっていうのと、その、まあ、こういった感じの、まあ、感情とか、まあ、気持ちが出てきたっていうのを、何か、こう、書いてあげると、まあ、それだけでも、かなり、その、まあ、不安っていうのは、もう、ほんとに、30%とか40%軽減されるっていう風に言われてるんですね。
はい。 ええ。 うん。 うん。 はい。 あ、そうなんですね。あ、な書くことで、何か、自分自身に、何か納得させるっていうか、何か、認識させるっていう事なんですかね？
はい。 うん。 そうですね。まずは、その、自分自身の頭ん中で、あの、考えてしまうと、なかなか、それって、処理するのが難しかったりする、あの、事もあるので、一旦アウトプットして、その、外に出してあげるっていうのは、まあ、先ほど、何か、お友達とか、ご家族に話すのと同様に、また別な切り口で、その、まあ、自分自身を、何か、こう、なんていうのかな、落ち着かせたりとか、うまく、あの、整理するっていう事に繋がったりしますね。
うーん。う、うん。うん。 はい。 はい。 うんうん。 そうなんですね。あ、なんか、あの、いいですね。私全然そういう風に、なんか外に出すっていう考え、あの誰かに話す以外に、外に出すっていう考えは今まで全く無かったので、なんかそう、書くことで、30パー、40パーの軽減が図れるっていうのは、ほんと試したことがないから、あの、あれですね、ちょっとやってみて、もしそれがね、自分にすごく合っているようであれば、ちょっと辛いことあったりしたら書いて、もうそこに全部封印する、じゃないですすけど、うん、なんかそういうのあってもいいかなって、すごく今思いました。いいですね、それ。うん。
はい。 ううん。 はい。 うんうん。 はい。 そうですね。 うん。 はい。 うんうん。 あ、はい。そうですね。うん。まあ、その時に、なんかこう、事実っていうほんとの、まあ、ファクトの出来事と、あとはその、推測とか感情とか、こうかもしれないっていうところを、まあ、分けてあげると、あの、より、あの、整理されやすいっていう風にも言われてますね。
ふーん。ふ。はい。 うん。 はい。 はい。 うん。 あ、なるほど。なるほどなるほど。なんか、かえってそういうのを自分の中にま、何て言うんですかね、理解するとか自分の中にちゃんと入れ込むっていうか、まあ、理解するっていうのかな、そういうのなんかいいかなって思います。ちょっと、わ、早速ノートをあの用意して、明日からやってみようと思います。
うん。 はい。 うんうん。 はい。うん。 あ、はい、そうですね。あ、ほんとにいろいろ大変だとは思うんですけど、ほんとに何かこう少しでも、あの、良くなっていけたら、あの、まあ、自分としても嬉しいなっていう風に思います。
はい。 はい。 はい。なんか今日素敵なアドバイス頂いてありがとうございます。これでなんかちょっと今少し、あの明るい未来が見えました。ほんとにありがとうございました。
はい。